そうなんです。で、もう、私、ケーキの中で一番好きなの何ですか？
ねえ。 ケーキん中で一番好きなモンブあ、ティラミスかモンブランですね。
うんうん。あ 私もモンブランです。モンモンブランが大好きなんですよ。うーん、私も。うーん。
はあい。 いいですよね、あれってなかなか売ってないくないですか？アメリカ。あの、なんかその、なんかチェーン店、フランスのなんかカフェのチチェーン店とかだったらあるんですけど。
ああ、そうですね。うん、うん、うん。 ううん。あ、そっかあ。私なんか和栗が好きなので、和栗モンブランが好きなので。ああ。うん、うん、違うんですよ。なんそうなんです。なんか、す和栗が好きなんですよね。ま、マロングラッセも好きですし、なんか栗が好きなんですよ、つまり。うん。
うん。 おお、そうですよね。全全然ちょっと違いますよね、日本のモンブランと。 うん。 あ、栗が好きなんですね。ちょっと甘栗っていうか。うん。
うん、栗が好き。そうそうそう、栗が好きなので
おっとなだなあ。大人、うん、おしゃれ。今
おう、ううんですか？うんうん。うーん、なんか、そうですね。あと、チョコレートも私、あのう、あれ、あの、ストロベリー味とか好きなんですよ。<giggles>
え、チョコレチョコレート？ストロチョコレートストロベリー味ですか？
あん、チョコレートも 多分、ストロベリー味が好きだったりするんですね。なんかね、普通のチョコレートじゃなくてね、なんかストロベリー味を、うんうん。な、あの、アメリカではキッスのチョコレートでも、チョコあのストロベリー味とって <giggles> 食べたりしますね。うん、うんうん。
ああ、なるほど。 はいはいはい。 おお。ああ、なるほど。キッスありますもんね、アメリカのいちご味。ああ、はい。僕チョコレートはね、あ、チョコレートとアイスだけは、そんなにすなんか、うーん、全然す食べる食べることは、で、食べるんですけど、そんなに、ん、テンションは上がらないですね。
ええ、チョコレートは何味好きですか？ うん、うん。あ、あんまり食べられない。うん。 うんうん、うん。 ああ、そうですか。じゃあ、なんか他に好きな、あの、甘系ってあります？なんうん。
うん、うん。 そうですね。小豆以外の甘系でいくと、ええ、ま、ケーキも言ったし、他に甘いものって、でも
うんうん、うん。うん。 うんうん。 うん。じゃあ、私おすすめ1個していいですか？
はい、お願いします。
あの舟和の芋羊羹を食べていただけたらな。はい。芋羊羹、芋羊羹芋羊羹、舟和舟和の芋羊羹、が、ま、うん。
芋羊羹。 舟和って言いました？ 舟和ってどこですか？
えっと、浅草の舟和にあるんですけど、えっと、まんで
あ、それはブランド名ですか？
そう、舟和さんっていうところの芋羊羹があって、なんかそそれはやっぱり、あの、まあ東京で駅でも、なんか羽田でもどこでもありますね。なんか有名なので。そうそう、虎屋のよあ、羊羹と変わんないぐらい有名ですね。うん。うんうんうん。なので、ちょっとぜひ食べていただけたら。うん。うんうん、ずんだ餅、うん、枝豆のずんだ餅、はい。
へえ。 はい。 あ、売ってます？ あ、そうなんですね。 いいことした、また、舟和の芋羊羹と、あとは、枝まずんだ餅ね。 よくご存知ですね。日本によく帰られます？